Eee, benim erkek arkadaşım son 2 aydır çalışmıyor çünkü gerçekten, eee, aslında vizesini tamamlamak için bir işte çalışıyordu. Hiç çalışmak istemediği bir işte, çok yorulduğu bir işte çalışıyordu. Eee, o yüzden de vizesini alır almaz aslında işten çıktı. Tabii ki de, hani, bunu ben de onayladım çünkü aslında, eee, onu yorgun görmek, mutsuz ve bitkin görmek gerçekten artık beni de çok üzüyordu. O yüzden de çıkmasını ben de tavsiye ettim. Eee, ama biz, hani, kısa dönem içerisinde hemen belki de 1 ay içerisinde bir iş bulabileceğini düşünüyorduk. Yani, çünkü, eee, deneyimi vardı, işte, Türkiye'de de, yani, aslında profesyonel, hani, mühendis olarak, işte, çalışıyordu. Burada da hemen kısa süre içinde bulabileceğini düşündük ve planlarımızı buna göre yapmıştık. Ama bu işler beklediğimiz gibi gitmedi, yani, hâlâ şu an iş bulabilmiş değil. Aslında bir kafeye gidip çalışabilir ama, eee, yani, ben istemiyorum açıkçası. Artık içim el vermiyor çünkü çok daha iyilerini hak ettiğini düşünüyorum. Eee, ama bu da şöyle bir şey getiriyor ki sadece benim maaşımla geçinmek zorunda kaldık ve bu yurt dışında gerçekten çok zor ve bunun hissettirdiği baskı da stres de çok zor. Eee, yani, her şeyi kısmış durumdayız ama neyi ne kadar kıstığımızı da artık bilemiyoruz, ne yaptığımızı da bilemiyoruz. Çok biraz bu konuda bunalmış durumdayım. O yüzden belki seninle konuşmak biraz da olsa beni rahatlatır.
A! Çok doğal. Hı hı. Doğru. Hı hı. Anladım. A, tabii, seve seve dinlerim. Aaa, peki, e ha hangi harcamalarından kısmak seni c eee, çok, böyle, gergin ve mutsuz hissettiriyor?
Hı hı. Yani, şöyle, ben mesela birikim yapardım öncesinde. Yani, biz mesela ortak giderlerimizi ortak bölüşürdük. Herkes işte, ikimiz de, eee, ortaya bir para koyardı ve oradan harcardık. Geri kalan paramı ben kendim yönetirdim, işte, bana ne kadar kalıyorsa birikim yapardım, gerisiyle istediğim bir şey varsa alırdım. E, şimdi önce birikim yapamıyorum. Bu beni çok gerçekten rahatsız ediyor. Sanki, böyle, bir şey kaçırıyormuşum gibi, yani, geleceğimden çalınıyormuş gibi hissediyorum ve bu gerçekten Eee, aslında 1-2 ay içinde bir birikim yapamamak çok da beni şey yapmaz ama sonuçta ister istemez kötü hissediyorum. Öncelikle beni etkileyen şey bu. Diğeri ise dediğim gibi, o geri kalan parayla istediğim gibi kendime, eee, hoşlandığım bir şey, hoşuma giden bir şey alıyordum. Ama artık kesinlikle alamıyorum.
Hı hı. Anladım. Anla Anladım, yani, bu durum özellikle öncesinde belli bir standartta yaşayıp da, aaa, daha sonrasında standardın düşmesinde insanı çok zorlayıcı olabiliyor. Bu durumu gayet iyi anlıyorum. Aaa, ve, eee, se anladığım kadarıyla bazı insanlar, hani, para kenarda belli bir para olmasını kendi güvenlikli yuv kendilerini güvende hissederler öyle. Eee, sen de o gruptasın sanırım çünkü, ımm, biraz önce anlattıklarından açıkçası ben onu çıkardım. Aaa, ama ş eee, süreçte, hani, ımm, aslında kısa süreli olacak gibi duruyor. Evet, belki yurt dışında olduğunuz için süreç farklı ilerliyor. Sizin oraya, eee, tam olarak, eee, adapte olmanız belki s eee, uzun sürüyor uzun sürüyor olabilir ama eşi eee, partnerinin de i e eee, erkek arkadaşının da sonuçta belli bir şeyi var donanımı var, eee, belli bir, eee, deneyimi var. Eee, işsiz kalacağını açıkçası zannetmiyorum. Ve, yani, b e evet, be belki bu durumu birazcık, eee, canını sıkıyordur ama, eee, sabırlı olmakta fayda var çünkü bunu birazcık daha gözünde ü gözünün önünde büyütürsen sanki ilişkine zarar verecekmiş gibi duruyor.
Aynen. Hı hı. Çok doğru. Evet. Evet. Hı hı. Var. Umarım. Evet. Kesinlikle çok güzel bir noktaya değindin. Yani, öncelikle Eee, bir de şöyle bir şey oldu. Gerçekten çok kötü bir zamana denk geldi çünkü şu an yıl sonu. Çoğu şirketler iş alımı yapmıyor, eee, yani, tamamen durdurmuş durumda. Özellikle de yurt dışında bu yeni yıl ve Noel’e çok önem verdikleri için aslında çoğu insan ho tatilini alıyor, işte, kimi, işte, dediğim gibi, hani, bununla uğraşmak istemiyor. Bu tam bu döneme de denk geldiği için biraz, bir kere orada çok ep hani, modumuz düştü çünkü iş ilanı yok, dönüş yok, bir süreç ilerlemiyor, çok yavaş ilerliyor, filan. Eee, yani bu durumda da ister istemez ikimiz de çok kötü hissetmeye başladık. Yani, ben bir kere, işte, maddi konuda kendimi çok, hani, kötü hissetmeye başladım. O da tabii ki de bir de özellikle ataerkil bir toplumdan geldiği için, yani, erkek olarak eve para getirememe psikolojisiyle, eee, yaşadığı için, eee, onu da tabii ki de bu durum çok etkiliyor ve bu artık bu durum tabii ki de ilişkimizi de etkilemeye başladı. Yani, emm, küçücük şeylerden tartışmaya başladık ya da, işte, her lokmanın hesabını artık yapmak gerçekten çok yorucu bir şey. Yani, ilişkiyi de çok yıpratıyor. Yani, insanın sanki, böyle, birbirimize olan saygımızı mı kaybediyoruz? Yani, aslında ta yani, hiç böyle olmaması gerekiyor. Ya, ki ben hiç gerçekten şey de düşünmüyorum, dediğim gibi, "Gitsin, ımm, garson olsun. Niye oturuyor evde?" gibisini asla düşünmüyorum. Çünkü gerçekten ben onun psikolojisine, eee, çok daha önem veriyorum. Eee, ama ister istemez gerçekten maddi durum yıpratan bir şey insanı.
Evet. Hı hı. Hı hı. Anladım. Anladım. Hı hı. Hı hı. Çok haklısın. Doğru. Hı hı. Evet, çok haklısını yani, ba biraz önce söylediğim gibi, özellikle daha öncesinde belli bir standartta olup maddiyatı çok fazla eee, tehlikeli bir ol ay, tehlikeli seviyelerde, böyle, yaşamadığın için, hani, b harcarken korkmadığın için açıkçası, bu şimdiki durum sizi gerçekten yıpratıyordur. Bunu çok iyi anlıyorum ama, eee, yani, bunu ilişkinize zarar ve veriyor olması, hani, birbirinize karşı, böyle, eee, biraz soğukluk mu artık, hani, eee, biraz tavır olarak göstermeniz açıkçası daha sonraki süreçte sizi zorlayabilir. Bunu birazcık daha sırt sırta sırt sırta vererek şey yapabilirsiniz, eee, göğüsleyebilirsiniz bu zor durumu çünkü, eee, mesela, eee, erkek arkadaşın eğer sevmediği bir iş yaparsa inan, eee, durum daha da kötüye gidebilir. Çünkü eve daha çok stresle gelecek, daha mutsuz gelecek, belki bedenen yorulacağı bir iş yapacak ve o bedenen yoldu yorgunluk oy 2 katına çıkacak. Normal sevdiği bir iş yaparken insan beden yorgunluğu çok fazla gözünde büyümez ama sevmediği bir işte 2-3 katı sanki sırtında taşı taşıyormuş gibi her anında, o şekilde davranır ve sana ve s daha doğrusu ilişkinize de çok, eee, yan yansıyabilir. Eee, bu yüzden birazcık daha küçük sabırlar, küçük daha paylaşımlar, "Tamam, biz bunu hallederiz." gibilerinden birazcık daha böyle 2'nci eli ke iii, keşfetmeyi deneyin. <chuckles>
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Çok doğru. Evet. Kesinlikle. Hı hı. <chuckles> Yani, evet. Yani, çok haklısın dediğin gibi, böyle, eee, gerçekten de eğer bu soğukluk devam ederse, bizi uzun süre eee, yani, sürede gerçekten çok çok çok daha yıpratacak. Çünkü, yani, eee, aslında ikimiz de sırt sırta vermeye çalışıyoruz. Zaten ki, hani, e, yapılması gereken şey de bu. Ben sürekli onu konuşarak rahatlatmaya çalışıyorum. Yani, eee, üstünde baskı hissetmemesi gerektiğini, bu süreçten benim de geçebileceğimi belli zaman içerisinde belki de bazen de, eee, bir dönem olacak ki sadece onun maaşıyla geçinmek zorunda kalacağız. Yani, ben şeye bakmıyorum bu işe, ben kazanıyorum ya da sen kazanıyorsun. Hayır, bu eve, eee, bir yerlerden para giriyor ve biz o paraya göre geçiniyoruz. Ben hep bu gözle bakıyorum ve hep ortak harcamaya, eee, çok sıcak bakıyorum. Ama ister istemez, böyle, stresin verdiği şeyle, e, böyle, tahammülümüz kalmadı gibi. Yani, ben atıyorum, bir şey görüyorum, çok beğeniyorum. E, alamayınca ister istemez üzülüyorum ya da o, emm, atıyorum, bir şey yapmak isteyecek ya da bir şey almak isteyecek ama kendinde bu hakkı görmüyor çünkü, işte, parayı kazanan o değil. Yani, bu düşünceler aslında bizi çok yıpratıyor. Bizim birbirimizle bir sıkıntımız yok aslında. Bu, eee, harcamaları yönetme, yani, işte, kısmada sıkıntı yaşadığımız için günün sonunda birbirimize patlıyoruz. Gerçekten, hani, eee, birçok şeyden kıstık. Dışarıda yemeği tamamen bıraktık. E, alışverişleri zaten gereksiz alışverişleri tamamen kıstık. E, temel ihtiyaçlar sadece, onları karşılıyoruz. E, bu da zor.
Çok güzel. Aynen. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Çok doğru söylüyorsun, aslında. Aaa, yapmanız gereken düzenlemeyi yapmış gibi gö duruyorsunuz. Eee, eski ihtiyaçlarını ş aslında, şöyle şu şekilde gözden geçirebilirsin: "Bu gerçekten benim ihtiyacım mıydı?" Mesela, kıyafet olsun, özellikle bayanlarda bir kıyafeti görüp de moda olup da, "Bu bana çok yakışacak ama şim o şu anda bunu alamıyorum." düşüncesi biraz, böyle, b bayanlarda boynunu büküyor. Eee, ama, mesela, şunu düşünebilirsin o anda: "Aslında, benim buna ihtiyacım var mı?" Bu soru bazen insanı özellikle harcama noktasında çok durduruyor. Eee, bu sorgulamayla beraber, "Aslında, benim şu kazaklarım var, şu eteklerim var, bunlarla daha güzel bir kombin yapabilirim ya da oradaki yeni modanın fikirlerinden de yararlanabilirim." diye, böyle, şey yapabilirsin, eee, kendine daha başka uğraşılar bulabilirsin. Bir de 2'nci el olayını ben tavsiye ederim. Belki 2'nci el hem sırt sırta vererek bir pazara gidip, eee, bedava olan, hani, böyle, ımm, verdik hediye olarak verdikleri, artık kullanmadığı eşyaları toplayıp da 2'nci el pazarlarında satanlar oluyor. Aaa, o çiftler, mesela, birlikte zaman geçirmeniz, parayı küçük küçük hesaplamanız, para elde ettikçe, bir satış yaptıkça beraber mutlu olmanız belki ilişkinizdeki bu gerginliği bir bir nebze olsun ha eee, y azaltabilir. Hem para gelecek hem de ortak bir paylaşım olacak. Eee, zaten yapmanız gereken özellikle sen yapman gereken bir sürü şeyi yapıyorsun. Aaa, partnerine çok güzel destek olmuşsun. Bence bu durumu, eee, aşacaksınız, stres yapmamak daha mantıklı duruyor.
Hı hı. Hımm. Evet, çok doğru. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Evet, çok doğru. Evet. Hı hı. Evet. Yani, çok haklısın. Gerçekten de, hani <smacks lips> aslında tamamen şu anda, böyle, dayanışmanın içinde olmamız gereken bir dönemdeyiz. Dediğin gibi "Sırt sırta vermemiz gereken bir dönemdeyiz." Eee, böyle, birbirimizi kırmaktan ziyade daha anlayışlı olmaya çabalamalıyız eee, dediğin gibi 2'nci el l gerçekten aslında çok mantıklı. İkimizin de aslında, eee, yıllarca duran ve hiç dokunmadığımız şeyler var. Yani, bunları eleyip, emm, sonuçta burada da haftada 1 kere, işte, pazar açılıyor. Oraya bir tane, işte, küçük bir masa koyup bun bunları satabiliriz. Hem çok ge gerçekten eğlenceli olur bizim için hem de o küçük küçük para akışı bizim hoşumuza gider. Biraz olsa da içimize rahatlatır. Belki gideriz o parayla dışarıda o gün yemek yeriz. Yani, evet, bu çok mantıklı. Bunu onunla bunu konuşacağım, ona söyleyeceğim. Eminim ki o da çok sıcak bakacaktır. Çünkü z o zaten, böyle, 2'nci el alışverişleri hem almayı hem satmayı çok seviyor. Eee, evet, yani, ben çok teşekkür ederim sa sana, yani. Seninle konuşunca, böyle, biraz daha aslında her şeyin farkına vardım. Zor bir dönemden geçiyoruz ama bu geçecek. Eee, önemli olan birbirimizi kırmadan bu süreci atlatabilmek. Ben sana çok teşekkür ederim.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Kesinlikle. Çok güzel. Ben teşekkür ederim, kendini bana açtığın için dürüstçe. Eee, ve gayet umut dolusunuz. Bu süreci aşacağınıza inanıyorum. <giggles>
Teşekkürler. Görüşmek üzere.